Pas beaucoup, hem, j'ai tendance, tu vois, quand je vais je lui demande à chaque fois, heu, ce qu'elle va me dire, c'est ben: «Je suis fatiguée» ou, heu ou, heu, un tu sais, un une espèce de «ça va», mais heu, où tu vois que ça va pas, en fait, heu
Mmh mh. Mmh, ouais. Mmh mh, ouais, non, mais je vois très bien, hein. Ouais, ça a pas l'air facile. Mmh, ouais, j'imagine, ça a pas l'air facile, heu et pour toi et pour elle. Je comprends que ça t'affecte de de voir, heu, ton amie comme ça, heu, est-ce que tu lui as déjà proposé de l'aide et heu et si oui, heu, comment est-ce qu'elle a réagi?
mais mais c'est dur. Non, non, non, non. Mmh mh. Alors je lui ai déjà pour proposer de l'aide. En plus, tu vois, c'est vraiment une personne pour le coup qui elle, hem, quand tu m moi, j'ai pas du tout de mal à exprimer mes émotions, au contraire, je suis un peu trop même, heu, limite, tu sais, hypersensible
Mmh mh, d'accord, ouais.
hem, donc c'est vrai qu'elle, c'est une personne quand ça va pas, elle est toujours là, heu, elle peut, heu, tu vois, heu, quitter le travail, pour, heu, passer un coup de fil et être là pour toi. Enfin, vraiment, voilà, elle, c'est vraiment quelqu'un de d'hyper entier à ce p sur ce de ce point de vue-là. Hem, non, heu, je je lui ai proposé mon aide, bien sûr. Le problème, c'est que <sucks teeth> je vois pas que, heu, enfin ça prend pas, quoi. Et je sais pas si c'est parce que
Mmh, OK. Mmh mh. Mmh, d'accord, ouais. Mmh mh. Ouais, elle est pas réceptive.
Non, elle est pas réceptive et je sais pas si c'est parce que j'ai pas été là, heu, vraiment au moment où ça n'allait pas. Hem, quand moi j'ai déménagé ouais. Oui, complètement.
Mmh, ah oui d'accord, heu, tu as tu as tu as une petite culpabilité, en fait, par rapport au fait que tu as pas été là, heu, au début de cette situation, heu, après, est ce que tu penses vraiment que qu'elle qu'elle t'en veut et que c'est pour ça qu'elle ne s'ouvre pas? C'est pas plutôt juste que c'est sa nature et et que toi peut-être que tu tu surtin surinterprètes un petit peu parce que tu as tu as ce sentiment de culpabilité?
Complètement. Ouais.

Je pense que ce serait envisageable. En plus, tu sais, elle m'avait, heu, on avait parlé du fait même qu'elle vienne à la maison, hem, parce que nous, on a acheté une maison, on l'a rénovée et cetera, donc elle avait envie de voir aussi ouais. Hem, donc je pense que oui, c'est une super idée. Après, il faut que j'arrive déjà à reprendre un peu contact, je pense. Hem, mais oui, oui, je enfin dans dans l'absolu, c'est c'est effectivement une super idée, complètement, ouais. Ouais, ouais.
Mmh mh. OK, trop bien. Mmh mh. Ouais, c'est vrai, ouais. Mmh mh. Bah, c'est vrai que le fait de se voir en face, juste toutes les 2, heu, je veux dire, bah, déjà, vous allez passer des bons moments qui vont, heu, qui vont peut-être ressouder un petit peu, heu, ce qui, heu, ce qui aurait pu être perdu avec, heu, avec, heu, l'éloignement, hem et heu et surtout, ça sera l'occasion d'aborder des sujets, heu, sans qu'il y ait trop d'échappatoire, tu vois? Enfin bon, le but c'est de pas faire une, heu, une séance de torture, non plus mais, heu, mais je veux dire, heu, simplement, heu, parler mutuellement de vos vies et tu peux peut-être essayer de de lancer des petites perches, heu
Mmh mh. Ouais, ouais. Ouais, je comprends. Ouais, ouais, ouais. Mmh mh.
heu sur la situation pour essayer de la faire un petit peu parler. Et heu et et ce sera beaucoup plus simple de de se parler entre quatre yeux et heu
Tout à fait, ouais. Mmh mh.
heu où il y a pas, heu, tu sais, ce ce filtre, heu, qui est imposé par le téléphone, par les messages, où où c'est toujours un petit peu plus difficile de lire entre les lignes. Heu, ça pourrait être quelque chose qui marche pour vous?
Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Oui, je suis d'accord. Mmh mh, mmh. Oui, oui, oui, je pense que, de toute façon, ça va être, heu enfin ça va être, je sais pas, on on verra comment les choses se passent. Mais c'est sûr que c'est une bonne solution. Et heu, je je suis assez d'accord avec toi sur le fait, tu sais, de, heu, la proximité physique aussi qui pourrait, heu, finalement nous rapprocher et heu et discuter des choses d'une autre façon. Heu, c'est vrai qu'on avait l'habitude, hein, de se voir au moins, tu vois, 1 fois par semaine, heu, déjeuner ensemble et cetera et cetera. Donc, heu, ouais. Oui, je pense que clairement, heu, là, sur le fait, tu vois, du fait que justement, elle, se soit une personne qui ait beaucoup de mal à se livrer, heu, je pense que la distance, le fait de passer par téléphone et par message, en fait, ça aide pas du tout, ça aide pas du tout. Donc, heu, ouais, non, non, tout à fait. Mmh mh. Bah, c'est c'est merc enfin, merci beaucoup, c'est c'est vraiment gentil de ta part de d'avoir pris ce temps pour moi et heu, de m'avoir conseillée, aidée, heu, ça ça me touche vraiment.
Mmh mh. Ouais, exactement, ouais. Ah oui, d'accord, ouais. Mmh mh. Mmh. Mmh. Ouais, ça n'aide pas, ouais. Mmh mh. OK, ouais, non, mais je comprends, hein. Je comprends tout à fait. Écoute, c'est a c'est avec plaisir, heu, je vous souhaite que que votre relation s'améliore, heu, que vous puissiez, heu, regagner un petit peu de, heu, de proximité émotionnelle, on va dire et heu et que et que la situation s'arrange également avec, heu, avec son partenaire.